बिल्कुल, बिल्कुल देखे हैं और बहुत शरारती होते भी हैं।
हाँ, हाँ। हाँ जी तो ऐसी यात्रा पे जब हम गए थे, तो हुआ क्या ना कि अ, मतलब अ, जब हमने वहाँ पे चढ़ाई करना शुरू की। तो अ, हम जब उतरने लगे ना, तो वहाँ पे पहाड़ है। जो पहाड़ के उतरने का रास्ता है तो वहाँ पे अ, बंदर प्रसाद वगैरह लेके जब हम उतर रहे थे, तो पीछा कर रहे थे बन्दर हमारा। तो उन्होंने क्या किया, हमारी जो मम्मी के मम्मी के हाथ में प्रसाद था, उसको छीन के है ना उसको अपने पास रख उसके बाद प्रसाद तो छीना ही छीना। साथ ही साथ बगल में एक अ, जैसे बहुत सारे नये-नवेले शादी के जोड़े भी जाते हैं वहाँ पे, उनका उनका फ़ोन छीन लिया। है ना? तो प्रसाद तो खोल के वो खाने लग गए, मगर फ़ोन तो भाई ऐसे ही ऊपर जाके बैठ गया था कि अगर वो छोड़ता तो खाई में गिरता तो फ़ोन तो पूरा अ, त तहस-नहस हो जाता। तो इसी बीच अ अ, क्या हुआ कि उन्ह जो वहाँ के लोकल थे उन्होंने बोला कि आप कुछ मत कीजिये, ये आप खरीद के इनको खिला दीजिए वो त आपका फ़ोन आपको दे देंगे, है ना? तो उन्होंने क्या किया कि अ, वो ना फेंकने लग गए उसको कि अ, लेले ख खाने के लिए फेकने लग गए। तो उन्होंने बोला फेंकिये मत, अगर आप फेकेंगे तो फ़ोन भी आपको फेंक के देगा। है ना? तो उन्होंने क्या किया फिर अ, बोला कि आप ये प्रसाद लीजिए, आप उसको ऐसे नीचे रख दीजिए, वो भी फ़ोन ला के वहीं पे रख देगा। तो उन्होंने जैसे वहाँ पे चीज़ रखी, तो अभी 2 मिनट बाद आया नीचे फ़ोन रख के, वो सामान लेके चला गया। तो कहीं न कहीं, हाँ जी वो काफ़ी मज़ेदार हादसा था, तो कहीं न कहीं थोड़ा मतलब वो डर भी गए थे। और आप मानेंगे नहीं वहाँ पे तो बंदर कैन से कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। जो कैन वाली कोल्ड ड्रिंक होती है ना, वो भी पी लेते हैं वो। हाँ जी।
बिल्कुल। हाँ जी। बिल्कुल, हाँ जी। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ जी। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ जी। आपने बिल्कुल सही कहा कि काफ़ी चीज़ें ऐसी हो जाती है वहाँ पर और मैं तो कहूँगा कि अभी थोड़े समय पहले मैं कहीं गया था बाहर घूमने और वहाँ पर हम खाना खा रहे थे। तो वो थोड़ा खुला-सा रेस्टोरेंट था मतलब मैं सड़क के बिल्कुल पास था। तो मैं कहूँगा कि वहाँ पर मैं खा रहा था पीछे से एकदम से गाय आईं मैंने उसकी साइड देखा, मैं थोड़ा-सा डरा उसने इतने में मेरा सारा खाना खा लिया।
हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। अच्छा अच्छा। हाँ, हाँ। अच्छा, अच्छा। हाँ जी।
तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल अ, एक ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, हमारी ज़िंदगी में और मैं कहूँगा कि जो यात्राएँ हैं, हमारे साथ में मज़ेदार ही ऐसे अनुभवों से होती हैं जिससे कुछ याद रहे। तो मैं कहूँ थोड़े समय पहले कि एक मेरा दोस्त था उसके पैर पर आकर एक बिल्ली बैठ गई और उसमें वह उसको चाटने लग गई, क्योंकि फिर हमें बाद में पता लगा उसके उस पर थोड़ा-सा दूध गिरा हुआ था जिससे वह चाटने लग गई थी। और वह ऐसी-ऐसी चीज़ें बहुत मैं कहूँगा कि यादगार रहती हैं, अपनी यात्राओं पर मैं कहूँगा और ये ज़रूरी भी है क्योंकि हमारी ज़िंदगी एक ऐसी चीज़ है कि हमें खुशहाल हो के अ, जीनी चाहिए और मैं कहूँगा कि बिल्कुल अपने साथ वालों के साथ
अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ जी। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। हाँ। अच्छा, अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। हाँ जी, हाँ जी।
अ, रहना चाहिए हमें हर चीज़ में उनका साथ निभाना चाहिए। आपका क्या कहना है इस बारे में?
बिल्कुल, बिल्कुल।